Şunu da sorayım sana, mesela, eee, çok para verseler sana tam tersi bir vardiyada, ııı, çalışabilir miydin? Mesela, geceleri çalışıp, sabahları veya gündüzleri uyuyacak şekilde bunu becerebilir miydin sence?
<chuckles> Ay, hiç bana göre değil ya. Eee, ben hayatımın bir dönemini öyle geçirdim bu arada. Mesela hem ikinci öğretimdim, akşam, d işte, mesela 5’te başlıyordu derslerim, ben geç kalıyordum ona falan, böyle. Hocam, yeni uyandım, falan diyordum. Eee, bir dönem de çalıştığım, eee, medya ajansında, ııı, şey, shift'im farklıydı, yani, böyle, eee, gerçekten sabaha karşı falan çıktığım oluyordu. Hiç bana uygun değil, yani, o saatler. Gerçekten gün içinde benim ayakta olmam lazım. Verim alamıyorum, yani. Hı hı.
Hı hı. <chuckles> Hı hı. Ama ş şimdi, "İkinci öğretim bana uygun değil." dedin ama normal öğretimde de, eee, derse yetişmek için erken kalkman gerekecek. Hani, bunu dengeleyebilir miydin sence?
E, tamam, şey, yani, hani, sabah 7’de başlamasın da ders, 11’de başlasın. Problem değil, yani. 11-12-1-2-3-4 bunlar benim sevdiğim dilimler, yani. Zaten işler de böyle olmalı. Yani, b sabah 8’de başlamamalı hiçbir iş, yani, 10-11 gayet ideal değil mi?
E, tabii, zat 11 tamam ama <chuckles> Yani, bazı insanlar için tabii ki 10-11 çok ideal ama genelde insanlar, hani, o senin beden öğretimi öğretmeni arkadaşın gibi oldukları için, hani, eee, sabah 6’da başlayalım, işimizi halledelim, işte, 3’te de çıkalım, bütün gün bize kalsın. Sanki, hani, o gün de ne yapacaklarsa, hani, <scoffs> bilmiyorum ama.
<chuckles> <chuckles> Evet. Tamam, harika. O yüzden bence zaten herkesin en iyi performans gösterdiği saat dilimi baz alınarak, ııı, bir anlaşma yapılmalı, yani. Bu bence, ııı, hem şirketler için hem de ki kişi için, ııı, en ideali olur. Çünkü herkesin metabolizması aynı değil ya.
Hı hı. Doğru ama bunun için bir sürü düzenleme falan gerekmez mi? Hani, sonuçta, eee, binada sadece senin için elektrik yakacaklar vs. hani, böyle şeylerle de, eee, a
E, tamam, evden çalışayım, yani, zaten. Yani Evet. Hı hı.
Yani, doğru evden çalıştığın zaman, ııı, zaten sıkıntı yok ama artık evden çalışmayı da sanki yavaş yavaş, eee, eski hâle getirmeye çalışıyorlar çünkü verimli değil.
Doğru, doğru söylüyorsun. Ama, işte, en ideal düzende değiliz şu an. Onu söylemeye çalışıyorum. Gerçekten yapılabilecek şeyler var, yani. Belki, hani, bu teknolojinin de etkisiyle falan bir 10-20 yıl sonra daha farklı bir çalışma düzeni, kişiselleştirilmiş belki çalışma programları falan olur. Kim bilir, yani?
E, tabii, aynen.